بصي، هو أنتِ كده، كده لازم تروحي ولازم تيجي، دي حاجة متبادلة. الفكرة كلها إن أنتِ إزاي تعرفي تتعاملي معاهم في ال وقت الروحة وفي وقت المِجي. لمّا يبقوا عندِك عامليهم زي ما قلت زي ما قلت لِك بصورة إن هم كأنهم أهلِك واتعودي على طريقتهم بحدود، يعني مثلًا مش لازم حد يدخل الأوضة بتاعتِك أو غرفتِك أو حد مثلًا يتدخل في المطبخ. أنتِ مثلًا اللي ييجي يقول لِك كده، قولي له طب إيه رأي تعالَ نخرج نتكلم برا، بلاش نتكلم في الأوضة. أو مثلًا لو حد مثلًا دخل ي ينام في الأوضة بتاعة بتاعتكم اللي هي أوضة النوم، دي طريقة حلوة جدًا تقولي لهم، بعد إذنك ممكن أوضة الأطفال متاحة تنام فيها علشان لو مثلًا آآ، أنا ج حبيت أدخل، زوجي حب يدخل، الموضوع ده هيفرق جدًا وهَي هَي يعني هيخلي النا هيخلي الطرف الآخر يحترم خصوصيتِك شوية. آآ، م وأخت أخت آه، طبعًا، أنتِ بلغي بطريقة حلوة جدًا إزاي أنتِ ما تضي آه، لأ، هو مش هيتضايق ولا حاجة، ل أنتِ كده، كده موفرة له المكان اللي هينام فيه، معلش أوضة الأطفال هتبقى أحسن، أهدى علشان لو مثلًا أخوك احتاج حاجة من هنا، أنا أحت احتجت حاجة ما اصّحيكش ما عشان ما تصحاش، ما تجيبيش الموضوع من ناحيتِك أنتِ. بالضبط، وكمان أخته مثلًا لمّا تيجي تدخل المطبخ قولي لها، لأ، أنا مش عايزة أتعبِك أنا موجودة، أي حاجة تحتاجيها قولي لي أنا. هي كده هتفهم بطريقة غير مباشرة إن أنتِ عايزة تريحيها، ما تقولِيلهاش إن أنا مش عايزك تدخلي المطبخ، قولي لها أنا مش عايزك تتعبي. لمّا ت يعني تقولي الموضوع بطريقة غير مباشرة كده آآ، هيفرق. آه، هيوصل هيوصل بطريقة حلوة جدًا، بالضبط، هيوصل بطريقة حلوة جدًا وهتلقي بالضبط.
معقول؟ّ! ما اتضايقش يعني؟ آه، ممكن. آه، حلو أوي. هيوصل وفي نفس الوقت مش هتزعل. حلوة أوي، بجد.
آآ، فخدي الحاجات دي لمّا تجربي تعمليها هتفرق جدًا معاكِ، جربي تعمليها وفي نفس الوقت ال النتيجة اللي هتوصلي لها، هتفرق معاكِ جدًا.
آآ، بجد فكرة حلوة أوي.